Iya, Kak, aku, eee, apa ya, mau cerita ya, Kak, ya, mau curhat sekaligus minta saran juga nih, Kak, kalau boleh. Jadi, mmm, belakangan aku ada sedikit habit, atau kebiasaan, yang memang aku sadari, kayaknya, tidak baik nih, Kak, udah mulai tidak sehat. Karena, "Kok aku ngerasa tabungan, atau keuangan aku, kok, menipis?" Gitu ya. Karena, aku ada bisa dibilang godaan, rayuan, atau tekanan, juga bisa bilang, ya, tekanan dari dari lingkungan, teman, gitu ya. Untuk, gaya hidup konsumtif, Kak, eee, kayak ajakannya tuh, cukup kuat gitu loh. Mungkin, emang dasarnya dari akunya juga, eee, gampang, apa ya, FOMO, atau, nggak mungkin, eee, terayu juga kali, ya, Kak, ya, gitu ya. Memang, akunya ada sedikit, eee, rasa impulsif juga, kalau ada ada hal yang men-trigger, gitu sih Kak, mungkin, ya.
Oke? Ah, oke. Iya. Tapi, kalau
Jadi, eee mhm, gimana tuh, Kak?
boleh tahu, mmm, ini, di, apa nih apa, yang kamu sering kegoda ini, di dalam bidang apa nih?
Iya. Oke, aku banyak hal sebenarnya, Kak, ya. Kalau kalau misalkan tadi, eee, aku tambahin kalau misalkan, keluarga, aku sering diajak jalan sama kakak per eee, kakakku yang perempuan, atau, mama, papaku, jalan-jalan kan, eee, di umur aku sekarang, harus keluarin duit sendiri ya ya kadang dibayarin sih, cuman, kadang harus keluar duit sendiri, itu, soal jalan-jalan. Tapi, kalau sama teman itu, aku lagi ada hobi baru nih, Kak, padel, gitu, olahraga padel mhm, yang aku jalani rutin, juga, sepak bola juga, nggak nggak sedikit godaannya, sepatu baru, baju baru, dan segala macam. Tapi kan, yang, lagi benar-benar lagi trend, dan, lagi lagi, apa ya, lagi panas-panasnya adalah padel ini nih, Kak, yang di mana olahraga itu juga, aduh, aku ngerasa cukup menengah ke atas ya, mahal ya, mainnya mahal, alat-alatnya mahal, perlengkapannya mahal, gitu sih, Kak.
Oke? Ah, iya. Oke. Oke, betul. Nah, eee, kalau aku boleh tanya dulu nih, sebelum mungkin, eee, apa, eee, membahas lebih lanjut, ya. Sebenarnya kamu, eee, senang nggak sih, kalau misalnya ketika kamu ngelakuin itu semua? Kayak, kamu senang misalnya diajak keluar bareng keluarga? Terus, senang nggak kalau misalnya kamu diajak untuk beli, eee, peralatan padel? Atau mungkin, eee, harus sewa lapangan, kali, ya? Kamu senang nggak ngerasainnya?
Boleh boleh. Ya. Mhm mhm. Ya. Senang, eee, kalau nggak munafik dan nggak nggak aku bisa, apa, nggak aku pungkiri, senang sih, senang, apalagi, jalan-jalan ya, Kak, ya. Men menjadi, itu kan, memori hidup, ya, apalagi aku juga meng me aku tuh, lumayan ini Kak, meng me menggunakan, atau prinsip ini, Kak, YOLO ya, bahasanya, apa ya, hidup tuh cuma sekali. Jadi, kayaknya heeh, jadi kayanya tuh, lumayan inilah, apa namanya, puas-puasinlah, gitu, selama aku bisa, gitu kan, memang seperti itu. Cuma kan, eee, terkadang di umur aku yang sekarang, udah harus punya tabungan, ada juga cicilan yang aku harus bayar, ada urgensi yang penting jugalah, untuk disisihkan, uang itu kan. Nah, maksudnya kalau untuk biar balance, gitu, untuk untuk seimbang kan, nggak bisa juga aku selalu hidup impulsif kan, Kak. Nah, tapi tadi soal, misalkan yang jalan-jalan, ya, aku, eee, bisa jadi memorilah. Tapi, kalau yang contohnya dalam hal, eee, eee, spending yang lebih, kayak, apa ya, yang main padel, ini kan, lebih pas, udah udah membeli, atau enggak, apa, suka sedikit ada penyesalan Kak, gitu. Maksudnya, misalkan yang terakhir aku ganti raket baru, gitu ya, raket, eee, eee, raket yang lama tuh, sebenarnya masih oke, Kak, ja tapi ganti raket baru senang, pada waktu beberapa hari, eee, pap pakai raket baru sih, senang. Tapi kan, setelah itu baru mikir kan, "Iya ya, sebenarnya nggak usah juga, sayang juga, dan, bla-bla-bla," gitu, Kak, gitu sih, Kak.
<chuckles> YOLO. Ah, benar. Ah, oke. Ini, udah terjadi berapa kali nih, di kamu? Ketika kamu, eee, udah ngeluarin uang untuk sesuatu yang mungkin, eee, sebenarnya belum butuh banget, ya? Tapi, ternyata kamu kegoda untuk ngebeli itu, udah berapa kali, kira-kira?
Ya. Mmm, waduh cukup nggak ngitung, ya, padel ini aku udah berjalan 6 bulanan ya, 6-8 bulan, gitu, kurang lebih dari awal tahun, ini ya, awal tahun lebihlah, mungkin ma eee, Maret, April berarti, eee, udah terjadi mungkin 7, 10 kali, udah ada sih, Kak, kayaknya, Kak, hal seperti ini, nanti sepatu baru, nanti tem ya teman "Udah beli, yang ini nih, gini, sepatu ini, lebih oke, gini gini gini gini," dan, "Raket ini, lebih enak nih, lebih enteng." Terus, juga dalam hal main padelnya pun, ya, kayak main main padelnya itu kan, juga nggak murah ya, Kak, ya. Mungkin, seka sekali main itu bisa Rp220.000-Rp300.000 sekali main. Nah, itu kan, juga, godaan juga, Kak, bahwa aku <tsk> mungkin aku udah targetnya seminggu sekali aja, atau mungkin mungkin paling maksimal seminggu 2 kali deh, udah udah udah lumayan keluar banyak, gitu. Tapi, karena diajak teman seminggu, harus, mau nggak mau 5 kali, di mana sekali keluar, ya, tadi Rp250.000 itu sih, Kak. Maksudnya, <clicks tongue> gaya hidup yang konsumtif seperti itu sih, menurut aku, yang, aduh, lagi bikin aku bingung juga nih, Kak, galau.
Wow. Waduh. Wah, benar, aku paham banget sih, apa yang kamu rasain, pasti, galau banget, ya? Karena, ini mungkin sesuatu yang kamu senengin, tapi ternyata kalau diikutin, malah agak-agak boncos gitu, ya? Kalau boleh tahu nih, mmm, kamu udah dari dulu, eee, suka olahraga padel, atau, eee, baru-baru aja nih, karena kan, mungkin lagi ngehits, ya?
Senengin juga iya. Betul betul, Kak. Iya iya, eee, e enggaklah, Kak, ya. Karena kan, masuk Indonesia aja cukup baru ya, di 2023 kurang lebih ya, yang paling yang paling cepat, itu, kalau enggak salah, orang tuh, yang main tuh, 2023 Oktober kalau enggak salah, itu juga lapangan masih sangat sedikit, itu, di beberapa tempat aja, yang aku tahu, karena memang baru banget sorry 2024, malah 2024 Oktober ya, gitu mhm, jadi kan, cukup baru, ya. Jadi, aku pun, eee, termasuk yang, eee, lumayan inilah ya, sebenarnya enggak baru-baru banget gitu, April tahun ini, gitu. Ada yang ba benar-benar baru mulai, gitu kan, lagi hits-hitsnya sih, Kak, olahraga, suk ini, padel, ini.
Oh, iya. Ah, oke, aku udah paham nih, udah ngerti sih, gimana kamu akhirnya, mmm, jadi, ini ya, jadi ketergantungan banget nih, sama olahragamu, dan mungkin sesekali yang, kayak, kamu bilang mengiyakan ajakan dari keluarga, oke, aku paham sih. Tapi, mungkin kalau aku boleh kasih saran nih, kamu mungkin harus, mmm, ini ya, sadari dulu apa yang, eee, penting nih, buat kamu. Misalnya, gini nih, mmm, kamu misalnya diajak keluar ya, main, gitu, main padel. Terus, kamu bisa nih, pasang mindset dulu, "Kalau misalnya aku, eee, ikutin ini, aku tuh sebenarnya senang beneran kah? Atau mungkin kamu nggak enak nih, untuk ajak, eee, untuk menolak ajakan temanmu," gitu. Apakah kamu, eee, biasanya udah pasang mindset kayak, gitu? Dan, kira-kira apa nih, jawabanmu ketika kamu udah berpikir seperti itu? Itu harus, eee, kamu pikirkan, ya. Terus, kalau misalnya, eee, kamu menolak, gitu ya, dan, memutuskan untuk nggak ikut, apakah itu akan benar-benar mengubah mood-mu, mengubah kehidupanmu sehari-hari? Kayak, apakah kamu ada rasa menyesal ketika kamu menolak? Misalnya, kamu nolak nih, terus "Aduh, sayang banget ya, tadi nggak ikut padahal kan, mungkin kalau aku ikut, bisa nih, main bareng teman, atau mungkin nambah skill lagi," gitu, ketika, eee, kamu ikutan. Nah, kalau untuk urusan, eee, ini ya, tadi kan, memang banyak banget tuh, pengeluarannya kalau memang harus main, eee, padel untuk ngikutin, eee, ini ya, impulsifnya teman-temanmu, kamu bisa juga loh buat batasan finansial. Misalnya, kayak yang kamu lakukan tadi itu, udah benar sih, eee, 1- 1 minggu itu, misalnya maksimal 2 kali, dan itu harus tetap kamu coba dulu nih, apakah bisa nih, 1 minggu sebanyak dua kali? Atau, mmm, nanti semakin sedikit, ya, misalnya, semakin kamu sudah terbiasa, kamu bisa kurangin dikit nih, misalnya, seminggu 1 kali aja. Nah, cara-cara seperti itu kamu udah lakuin, belum?
Mmm. Iya, boleh. Ya. Oke, mhm. Ya. Iya. Eee, sebenarnya udah mencoba sih, Kak, tadi yang dari tadi Kakak ngomong itu aku udah udah, eee, ed kena tuh ya, mengena juga karena memang aku udah mencoba terkadang ya, tapi kan misalkan dalam hal yang kayak aku, ah, eee, sayang nih udah 2 kali ya, udah 2 kali aja udah lima ratus ribu lebih gitu, belum bensin dan tol gitu ya. Nah, tapi te e es pas nggak ikut ada rasa yang kayak, mmm, <smacks lips> ya tadi, eee, ke a sama teman nanti ada obrolan, apa yang ketinggalan ya itu, satu atau enggak mungkin, wah dia skill-nya udah sampai mana ya, aku nggak ikut begini ketinggalan nggak ya, eee eee, cara permainan aku dan lain-lain, iya banyak hal yang di overthinking-in dipikirkan seperti itu sih, Kak. Tapi kalau ikut pun juga aku galaunya adalah pas ikut pun, ya udah melebihi bat be tanda kutip melebihi batas kemampuan finansial aku juga ya, kalau memang terus-terusan ya, karena kan seminggu kalau 5, 7 kali berarti kan udah satu juta lebih gitu jadi, ya bisa dibilang pengeluaran aku akan sangat ini ya, boncos lah, Kak, bahasanya gitu, kalau sama gaji aku dikomparasi gitu sih, Kak.
Iya. Ah bener. Ah oke, benar-benar aku ngerti banget, terus, eee, itu aku paham sih dan ngomong-ngomong soal temanmu yah, tadi ya, kamu harus, eee, ini sih mulai, eee, memilih ya, atau mungkin cari teman yang memang menghormati batasanmu, jadi, ketika kamu, eee, memutuskan untuk menolak bermain padel ya, walaupun mungkin gak sesering yang dulu, tapi tetap main kok. Nah itu, eee, kamu tetap harus e pilih-pilih nih temanmu, ah temenku yang, eee, tidak nge-judge gitu ya, nggak nge-judge kamu, eee, ngerasa, eee, harus berhemat atau mungkin ngebicarain kamu nih di belakang mereka dan pilih juga teman yang mungkin nggak memaksa, eee, ikutin gaya mereka gitu ya. Terus, eee, untuk berikutnya ya, kamu tentunya harus, eee, ini ya fokus pada finansialmu sendiri itu sih yang paling penting, karena di sini, eee, kamu kerja, terus kamu, eee, punya penghasilan, tapi kan pada akhirnya uang itu harus dikelola dengan baik ya, nggak semuanya mungkin harus dihabiskan untuk hobimu, boleh kok tetap ikutin hobi, tapi dikontrol, lebih dikontrol. Misalnya kayak tadi seminggu bisa maksimal 2 kali dan men eee, kalau kayaknya kamu bisa ngikutin seperti itu, kayaknya kamu gak bakal ketinggalan banyak deh soal skill terus soal pertemanan, kalaupun misalnya harus ada seminggu 3 kali, itu juga nggak papa sebenernya pelan-pelan aja adaptasinya, nanti lama-lama pelan-pelan bisa dikurangin intensitasnya, seperti itu.
Iya. Mmm, iya. Mhm, oke. Betul. Iya iya bener juga sih. Mungkin aku mikirnya juga, eee eee, apakah aku harus mencari, eee, <tsk> pekerjaan tambahan ya, income tambahan gitu ya, penghasilan tambahan. Karena aku juga peker eee eee, bekerjanya kan freelance ya, Kak, ya, jadi aku harus cari income tambahan atau memang, eee, dalam langkah dekat ini aku harus b e hanya mengurangi intensitas bermain padelnya ya, itu sih, Kak.
Wah, boleh banget sih kalau kamu pernah kepikiran untuk nambahin income ya, mungkin karena kamu, eee, minat banget dengan padel ini, kamu boleh juga sih untuk nambahin eee, e pendapatan misalnya dari kerja freelance yang kamu bilang tadi, supaya mungkin kehidupanmu, kehidupan pribadimu terus juga tabungan itu tetap aman ya, itu boleh banget sih kamu cobain juga. Dan, eee, kamu juga tetap harus ingat ya, sisihkan uangnya juga untuk tabungan atau mungkin untuk, eee, masa depan gitu, jangan, eee, melulu menghabiskan uang, eee, untuk kegiatan hobimu. Boleh aja sebenarnya, tapi mungkin harus lebih dikontrol lagi sih, eee, itu kayaknya ada deh rumusnya yang bisa kamu, eee, cari ya, untuk nabung nabung yaitu 50% untuk, eee, kehidupan yang, eee, ini ya, tuk kehidupan utamamu, 30% itu tuh kebutuhan sehari-hari dan 20% itu bisa ditabung atau diinvestasikan. Mungkin kamu bisa coba tuh pola seperti itu.
Yang aku pikirin. Mhm. Oke. Oh, iya iya iya, boleh boleh boleh. Waduh terima kasih banget nih, Kak, ya eee, apa ya saran-sarannya ntah n dan terpenting aku udah mengeluarkan unek-unek udah lumayan lega nih, Kak, udah cerita juga, begitu.
Oke, sama-sama.
Nanti kapan-kapan aku mungkin kalau ada apa ya, mau cerita atau pertanyaan lagi aku hubungin Kakak lagi deh, terima kasih ya, Kak, ya.
Oke sama-sama, semoga, eee, saran dari aku bisa bermanfaat buat kamu ya, kalau nanti ada keluh kesah atau mungkin pang pengen ceritain, eee, unek-unek kamu, boleh nih kita diskusi lagi. Sampai ketemu ya.
Wah, amin amin semoga. Oke, Kak, yu sampai jumpa, Kak.